Ừm, tại vì á, nếu mà mình không nói ra thì bên kia lại không có biết. Mình cứ đòi đòi cái này cái kia, cái người ta nói: "Đủ rồi", nhưng mà người ta không hiểu cái mức của bạn đủ là tới đâu. Thì bạn phải trình bày cho rất là chân thành và thẳng thắn là "Cái ý của tui là vậy nè, á. Tui muốn cái sự quan tâm, cái định nghĩa quan tâm của tui là vậy nè. Đó, thì bây giờ cái định nghĩa quan tâm của tui vậy, anh có đáp ứng được không? Hay là anh có thêm bớt cái chỗ nào thì hai bên cùng thỏa thuận." Sau khi thỏa thuận rồi thì đồng ý như vậy mà đi luôn, trong con đường kế tiếp. Chứ giờ chưa có thỏa thuận đó, người thì ít, người chê nhiều, người chê ít, đúng hông nè? Rồi, thành thử ra bữa nào đó mà vui vẻ, đề huề, hai vợ chồng ngồi xuống thì bạn có thể bạn nói nè: "À, bây giờ em muốn trình bày với anh một cái việc là là cái nguyện vọng của em. Em muốn cái sự quan tâm của anh đó nó được như cái thời mà mới cưới, nhất là" đó, đó, đó nãy giờ bạn kể đó. "Thì hổng biết sao dạo này em thấy nó hông còn nữa, hổng biết có lý do gì hông anh?" Bạn cho người ta cơ hội giải thích cái đi, sau khi người ta giải thích rồi thì bạn mới bắt đầu đôi co, thương lượng, ô kê hông?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Cũng đúng ha, tại vì á thực ra là trước giờ, á hả, mình cứ trong cái tình trạng, gọi là, nói được, được, hổng được thì thôi chứ chưa bao giờ mà kiểu ngồi xuống nghiêm túc để nói chuyện, hay là trình bày một cách rõ ràng về cái, a, nhu cầu gì ừm, của mình về cái việc mà: "Anh nên, a, quan tâm em nhiều hơn" đâu. Ờ, nhờ bạn á, ờ, mình mới phát hiện ra là mình thiếu sót ở cái điểm đó luôn á. Chắc là là mình sau khi nói chuyện với bạn mình sẽ ngồi mình soạn văn, sau đó thì tối về mình đợi ổng tối mới ổng về xong rồi mình mới bắt đầu mình kéo ổng xuống, mình cho ổng ăn ngon xong mình mới bắt đầu mình trình bày, đúng hông nè? <clears throat>
Ừm, ừm. À há. Ừm. Ừm hừm. Đúng, bạn, a, bạn nói một cách rất là chân thành thôi, tức là đây là một cái nguyện vọng chính đáng, để coi coi ảnh có thông cảm không. Ví dụ 10 phần bạn đòi hỏi, ảnh có thể thông cảm 8 phần thì cũng được thôi, chứ đừng có đòi mười trên mười, đó, nó cũng rất là khó. À, có thể thương lượng lẫn nhau, rồi hai người cùng thương lượng được cái gì đó thì thỏa thuận đúng vậy, từ nay chúng ta nhất trí làm theo như vậy. Đó, chứ đừng có ai đòi hơn, đừng có ai đòi kém nữa hết, đã đã thỏa thuận rồi, à. "Thì bây giờ anh sẽ đồng ý với em 1,2,3." Đó, rồi cứ cứ bạn cứ 1,2,3, vậy là bạn cứ ngày nào cũng 1,2,3 checklist coi làm đủ chưa? Tức là kiểm soát, a, à, bữa nay làm được cái này rồi gạch qua, à, được rồi, gạch qua, đại khái vậy. Để chi, đã hiểu nhau rồi đó thì á một bên là có nhu cầu, một bên là đáp ứng thì có trật chìa cái là có cái thỏa thuận để dễ nói chuyện, à, chứ giờ chưa có thỏa thuận, đúng nè? Rồi, một khi đã thỏa thuận rồi mà bên kia không đáp ứng đúng, thì lúc đó bạn có thể có một cái bước thứ hai là nhắc nhở, bạn đồng ý hông?
Ừm. Ừm. Ok, ừm, cũng đúng ha! Ừm. <laughs> Đúng rồi. Cũng đúng ha! Ừm. Đúng rồi. Ừm, nhắc nhở như nào á bạn?